Ừm, ở quê mình ấy, mỗi dịp Tết nha là quê mình là quê miền Trung, và mỗi dịp Tết ấy, thì thường thường mọi người sẽ có cái món, gọi là, cái món bánh chưng, đúng không? Nhưng mà ờ, nhưng mà thực ra cái món mà mình ấn tượng ấy, mà cái món này nó ăn kèm với bánh chưng nha, nó còn gọi là dưa món.
Ừm. Đúng rồi. À. À, hay ta! Tính ra là cái này á là ăn kèm với bánh chưng, nếu như mà hổng có cái món này á là, kiểu như, thiếu thiếu á, đúng hông bạn? Ừm, dưa món, ừm.
Ờ. Trời ơi! Đúng rồi, thì tại vì bánh chưng nó, kiểu, nó bị ngấy ấy, xong rồi mình phải ăn cùng kèm với mấy cái đấy thì nó sẽ, kiểu, siêu hợp mà siêu ngon luôn.
Ừm. Ờ. Ờ, là cái món này là sao bạn? Rồi, à, mình chưa có nghe bao giờ cái món dưa món luôn á.
Ừm. Thế á? Đây, cái món dưa món ấy là thường thường nhà mình sẽ chuẩn bị là có đu đủ mà đu đủ xanh ấy, đấy, nó hơi ngả vàng một tí cũng được tại cho nó đẹp ấy, đấy, nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ giòn. Đấy.
Ừm. Ừm. À, cái này là À. À, tức là đu đủ là phải đu đủ sống chứ hổng có là trái chín mềm hả bạn?
Đúng rồi, đấy, ừm, tại vì món này nó ăn nó giòn mà, đấy, với có cả, ờ, củ kiệu này. Đấy, ừm, đúng rồi, với cả, ờm, cái gì nhỉ? Cà rốt. Đấy, ờ, đúng rồi, 3 cái đấy trộn lại mà, kiểu, ờ, mình cắt cắt cắt sao cho nó đẹp ấy, xong rồi mình sẽ phơi ờ, đấy, phơi nắng tầm 2-3 nắng gì đó cho nó, kiểu, nó teo lại một tí. Đấy.
Ừm. Rồi. Củ kiệu, này biết nha, rồi. Cà rốt luôn, nhiều quá ta! Ừm. Ừm. Ừm, tạo hình đó, đúng hông? Rồi, ừm. Ờ, tức là bây giờ cắt xong rồi phải phơi nắng cho nó khô lại là mới được hả bạn? Bây giờ hổng phơi nắng có được hông?
Ờ, chuẩn luôn. Ừm, không phơi nắng cũng được nhưng mà, kiểu, nếu mà phơi nắng thì mình ngâm với cái nước của nó thì nó sẽ ngấm hơn, nó ngon hơn ấy.
Ừm, hiểu, hiểu, rồi bây giờ phơi nắng xong á là mà phơi là phơi bao lâu bạn?
Đấy.

Trời ơi. Mình mình nghĩ mình nhớ là cái món này ấy, nó nhiều vị cực nha. Đấy, như như, kiểu là, ăn vào nhé, là nó giòn giòn này. Đấy, nó không kiểu, nó không mềm đâu nhé. Ờ, đa số là nó sẽ giòn, xong rồi, à, ừm, hơi cay cay một tí của ớt ớt bột. Đấy, cay nồng, đấy, xong rồi, ờ, tại vì cái đấy là cái nước sốt mà ngâm cùng với nó là nước nước mắm mà, đấy, cho nên là ăn nó cũng hơi mặn mặn một tí, ờ.
Ờ, sao đây? Ừm. Giòn nè. Ô! Quá đã luôn. Ừm. Mặn mặn xíu, ồ, tròn vị quá nha. Tính ra là, ờ, rất là ngon, hấp dẫn luôn á. Mà bạn thấy, ờ, thường một món ăn á, thì nó phải có gắn liền với giống như là cái kỷ niệm, hay là cái ký ức nào đó, thì bạn có nhớ là cái dịp Tết nào gần nhất mà gia đình bạn quây quần bên mâm cơm, rồi có cái kỷ niệm nào vui, hấp dẫn, buồn cười với cái món dưa món này hông?
Trời ơi. Đấy. Ừm. Ừm, ờ, thực ra thì nó cũng không có nhiều kỷ niệm đâu, nhưng mà mình ấn tượng bởi vì là, ờ, nó không chỉ là ở hương vị nó ngon, mà còn những cái lúc mà làm nó ấy, làm chuẩn bị nguyên liệu này, xong rồi mình ngồi, à, làm cùng với những thành viên ở trong gia đình mình ấy, thì mình cảm giác nó rất là ấm cúng. Và, ừm, nhất là những cái dịp Tết thì tất cả mọi người ở trong gia đình mình đều đoàn tụ với nhau, cùng làm mấy cái món này, đấy, thế là mình đấy, ờ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Tuyệt vời quá, ừm. Tính ra rất là hấp dẫn ha, rồi còn được làm chung, quây quần nữa. Mà vậy thì, ờ, bây giờ nha, là trong nguyên gia đình á, là bạn sẽ đảm nhận cái công đoạn nào khi mà thực hiện cái món dưa món này nè?
Đúng rồi.